जी, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ और कभी ऐसा हुआ है कि आपने अ, आपको कोई सफलता मिली और आपने उसको निज़ी तौर पर आपने उसको नोट कर लिया, लिख लिया है कि हाँ, ये चीज़ मेरी वजह से हुई है। और आप उस चीज़ को आपने अगली बार उसको और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करी है?
जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ।
जी।
जी, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी हमें कोई असफ असफलता मिलती है तो उसके साथ-साथ में हमें लोगों से तारीफें भी मिलती है। तो उस चीज़ को सँभाल पाना कि वो हमेशा एक डर रहता है फिर अपने दिमाग में कि इस बार तो मैंने कर लिया बट क्या होगा अगर मैं इसको हमेशा ऐसे बनाए ना रखूँ? या फिर ये <clears throat> कभी खराब हो जाए? तो ये सोचना।
जी। जी। जी। ठीक है। कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी सलाह दूँ। पर उससे पहले मैं एक-दो चीजें और जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे आपको किसी चीज पर सफलता मिली, आपके परिवार के लोगों को भी पता लगा होगा कि आपको इस चीज़ में सफलता मिल गया। कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए या आपने किसी नौकरी के लिए अ अवतरतन दिया और आप उसमें भी आपको लगता है कि आपको जल्दी सफलता मिल गई। क्या होता है कई बार एक तो कोशिश में भी वो हो जाता है। कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है पर उन सब चीज़ों को कई बार नोटिस करने के बाद में आपके परिवार के लोगों ने आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा आपको प्रोत्साहित किया है कभी?
<clears throat> जी। जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। हुँ।

मैं चाहती हूँ कि मैं इन चीज़ों पर अमल करूँ और इनसे अपने जीवन पर एक अ, परिवर्तन लेके आऊँ और अपनी नकारात्मक जो सोच है जो कभी-कभी हम समझ नहीं पाते कि इस चीज़ को या फिर इस सिचुएशन में हम कैसे इस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाए? तो उस समय मतलब जो भी चीज़ आपने मुझे बताई तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं इन पे अमल करूँ और अच्छे से इनको अपनाऊँ।
जी। जी। जी। हाँ जी। जी मैं अ, खुद आशा करता हूँ कि आपको मेरी सलाह पसंद आई होगी और आप उसको ज ज़रूर अपने जीवन में अपनाएँगे।
और जी। हुँ। जी, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे जो नकारात्मक सोच फिर भी कहीं न कहीं आ जाती है बीच में तो अगर आप मुझे बस थोड़ा-सा बता दें कि हम कैसे उस चीज़ को उस चीज़ से बाहर निकल पाएँ? तो
जी। जी। जी, उसका सबसे बड़ा हो सबसे अच्छा मैंने आपको बताया है कि आप अपने आप को जब देखकर बात करेंगे, वो नकारा आप अपने बारे में अपने आपको देखकर जब आप बात करेंगे, अपनी आँखों से आँखें मिलाकर, तो आप उसमें नकारात्मक चीज़ों के बारे में बात कीजिए और सकारात्मक चीज़ों के भी जिन चीज़ों में आप फेल हुए हैं, आप उसके बारे में बात कीजिए और जो सफलता आपने प्राप्त की है, आप उसके बारे में भी अपने आप को बताइए। आपको अपने आप पता लगेगा कि मैं नकारात्मक चीज़ों के बारे में बेफिजूल में सोची जा रही हूँ। जबकि मैंने सफलता प्राप्त करने के लिए जो मेहनत कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी है और बहुत लाभदायक है आपके लिए। ठीक है? जी।
हुँ। जी। हुँ। जी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो भी आपने सलाह मुझे दी और मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ और अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरुआत में लेके आऊँ। सो धन्यवाद।
जी। जी। जी, मैं भी आशा करता हूँ आपको मेरी सलाह पसंद आई होगी और ज़रूर आप इस चीज़ से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।
जी, थैंक यू।

जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी योग्यता और तारीफ़ें कैसे शांत मन से स्वीकार करूँ?
ठीक है। कोई बात नहीं मैं अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी इस बारे में मदद कर पाऊँ और आपको अच्छी से अच्छी सलाह दे सकूँ। ठीक है? अ, कुछ मैं चीज़ें जानना चाहता हूँ, कि आप किस तरह की तारीफ़ चाहती हैं, कि जिसकी जो आपको तारीफ़ मिले और उसको आप अपने मन से स्वीकार भी करें। और दूसरा, आप किस तरह की जो चीज़ें हैं, आपको लगता है कि वो आप उस चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। और उसके लिए आपको ता तारीफ़ मिलेगी, तो आप उस चीज़ों के लिए बहुत अच्छा महसूस करेंगी। क्योंकि क्या होता है, अक्सर आमतौर पर तारीफ़ पाकर इंसान थोड़ा-सा कई लोग खुश हो जाते हैं और कई लोग थोड़ा-सा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा, कि किस तरह की तारीफ़ आप चाहते हैं?
जी। जी। जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। जी अ, क्या होता है कि अक्सर जब कोई मेरी तारीफ़ करता है, तो सच कहूँ तो मुझे काफ़ी असहज महसूस होता है। बाहर से भले ही मैं मुस्कुरा दूँ या फिर थैंक यू कह दूँ। लेकिन क्या होता है कि अंदर कहीं न कहीं एक ख़्याल आता है, कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। लगता है, जैसे लोग मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरी किस्मत या फिर मेरी परिस्थिति का श्रेय दे रहे हो। तो कई बार तो मैं तारीफ़ को हल्के में ले लेती हूँ या खुद ही उसे काट देती हूँ। जैसे अरे! इसमें क्या ही है, मैंने ऐसा क्या ही कर दिया।
जी। ठीक है। जी। ठीक है। जी। ठीक है। हुँ।
तो अ, मतलब इस चीज़ को हम कैसे, एक्सेप्ट करें?
ठीक है।
या इसमें असहज महसूस ना करें?
जी। अ, कुछ ऐसी चीज़ें, की कई बार ऐसा हुआ हो, कि आपकी तारीफ़ हो गई हो और आपको लगा, कि ये बहुत मेरे को, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कभी ऐसा हुआ है, आपके साथ?
जी।